อืม อันเมนูนั้น นั้นคืออะไรครับ? ฟังดูก็ดู ดูดีกว่าที่ผ่านมานะ เพราะว่าที่ผ่านมา คุณดูไม่ตื่นเต้นเหมือนเท่าเมนูนี้เลยนะครับ
ได้เลยค่ะ ถ้าไปตรงนั้นน่ะค่ะ เขาจะนำใบชามาประกอบอาหารทุกอย่างเลยค่ะ ด้วยความที่สมัยก่อนน่ะค่ะใบชามันค่อนข้างที่จะแพง แต่ว่าพอเราไปที่หมู่บ้านชาวเขาตรงเนี้ยแล้วอะค่ะ ก็คือใบชาเป็นสิ่งที่เขาเอามาทำกินกับทุกอย่างเลยค่ะคุณ ไม่ว่าจะเป็นการต้มชา หรือว่าการทำอาหารน่ะค่ะ ขนาดไข่ดาว ไข่เจียว เขายังมีใบชาใส่ลงไป